Heu, je pense que j'en ai déjà eu parce qu'à une époque, j'avais une carte, heu, cinéma, donc fallait rentabiliser. Heu, et je pense que j'avais vu en film, heu, s heu, l'acteur de J du Joker qui s'appelle, heu, Joaquin Phoenix, bah, avant que le Joker, heu et j'avais vu un film pas mal s heu, pas du tout. Je crois que ça s'appelait A Beautiful Day et ça, c'était un film d'auteur. Mais, heu, c'était intéressant, tu vois, mais pareil, faut réfléchir, faut réfléchir, il y a pas beaucoup de gens q <laughs> faut être très, très patient, très patient, tout est dans la subtilité. <laughs>
Ouais. Ouais. OK. OK. Oui. <chuckles> Faut être patient. <chuckles> Ouais. <chuckles> C'est ça. Bah, oui, voilà, c'est ça. <chuckles> Un peu comme une femme en fait. <laughs> <laughs> C'est c <laughs> ah ouais, <chuckles> mmh, bah, c'est ça. <laughs>
Ouais, c'est exactement. <laughs> C'est ça. <laughs> J'avoue, faut être patient. <laughs> Donc, heu, non, mais j'ai bien ouais, je crois que bah, voilà, je t'ai cité que celui-là, parce que c'est le seul qui me vient en tête.
<chuckles> Hem, après Mmh.

Oui, bah, c'est ça. Ah, d'accord, bah, tu vois, il y a un côté, heu, bah, tiens, ce et ce film, bah, j'ai pleuré aussi. <laughs> Bah, oui, parce que tu sais, quand ils se connectent et tout ça, et après, heu, ouais.
Oui, parce qu'il y en a 2. Tu as pleuré aussi? Heu, ah ou ouais, c'est vrai. C'est vrai que, oui, c'est, heu, c'est touchant.
Tu vois? <laughs> C'est vrai que c'est touchant! <laughs> Ouais
<laughs> C'est tous les <laughs> j'essayais de me ri remémorer la scène, mais <chuckles> non, c'est vrai et puis en plus, c'était le 1er film, heu, en 3D, heu, qui avait marqué vraiment, donc heu
Mmh mh.